Aku mau tahu nih, kebiasaan kecil apa sih, yang bantu kamu itu bangkit dari kegagalan?
Oke oke. Kalau aku tuh, bisa dibilang, yang pertama dan yang wajib, ya, itu mungkin, eee, lebih ke beribadah, kali ya.
Beribadah?
Betul betul. Sebenarnya kan, ini kewajiban, ya.
Bisa dijelasin, nggak, kira-kira kenapa itu, Kakak lebih condong memilih, beribadah itu bisa membangkitkan, eee, perasaan Kakak dari rasa gagal?
Oke oke, boleh banget, nih. Jadi sebetulnya, kan, beribadah itu kan, memang, eee, ak kewajiban ya, bisa dibilang, ya. Harusnya, gitu. Cuman, eee, pada saat kondisi-kondisi tertentu, apalagi di saat aku lagi merasa, eee, jatuh-jatuhnya, gitu, atau terpuruk-terpuruknya, eee, beribadah ini adalah menjadi salah satu salah satu tehnik yang menurut aku tuh, bisa lebih dalam mempengaruhi diri aku sendiri. Kenapa? Karena, di situ adalah ruang, di mana aku bener-bener bisa, eee, bercerita ya, segala sesuatu yang, eee, aku lagi alamin, yang memberatkan hidup aku, pada saat itu tuh, ke Maha Pencipta, gitu. Karena <chuckles> karena kan, ya, dia Maha Pencipta, gitu kan, ya. Eee, dengan segala adanya ujian ini tuh, eee, atas eee, pasti ada ada dasarnya dari dari i diri aku dan keputusan aku, tapi atas dasar dari takdir yang sudah Beliau ciptakan juga. Jadi, ya keluh kesahnya pun, ke, eee, Tuhan sih, aku, seb dan itu tuh, ngerasa, ngerasa apa ya, memang tidak langsung instan aku membaik, gitu ya, pasti tidak, gitu. Tapi, berproses, bener-bener bisa menenangkan aku, sih.
Oke. Wow. Oh, oke. Wah, baik. Keren banget ya, Kak. Berarti dengan Kakak cara berdoa itu, justru bisa membukakan mungkin hati Kakak jauh lebih tenang, gitu ya, Kak. Tapi ini aku juga penasaran, nih, Kak. Sebenarnya Kakak dari selain doa, apakah ada ritual kecil, nih, seperti mungkin ketemu temen-temen, ngobrol dengan keluarga, atau bagaimana tuh, supaya Kakak bisa, eee, merasakan tenang dari batin Kakak sendiri?
Betul, Mbak. Oke oke. Eee, ka nah, aku ini adalah tipe orang yang cukup eee, bisa dibilang, eee, menutup diri, <chuckles> kalau lagi ada masalah, gitu. Menutup tuh, bener-bener yang nggak mau keluar, nggak mau bersosialisasi kayak gitu, loh, kayak mengisolasi, kali ya, bisa dibilang. Tapi, kalau untuk cerita ke orang-orang terdekat, pasti ada banget, gitu kan, ya, ke beberapa sahabat sahabat yang benar-benar tahu aku banget tuh, aku pasti cerita, sih. Dan, eee, itu tuh juga, eee, s lumayan membantu banget untuk, eee, aku melewati pe proses bangkit dari kegagalan. Karena mereka bukan hanya mendengarkan dan memberi masukan, gitu ya. Mereka tuh, bener-bener udah kayak keluarga, cuman beda darah aja, gitu. Karena bahkan mereka tuh, bisa tuh, ngecek kondisi aku tuh setiap harinya, sehari 3 kali, kayak minum obat. Seperhatian itu. Biarpun mungkin online, ya. Tapi, maksudnya, itu kan butuh waktu, dan usaha, gitu ya, untuk bisa memberikan perhatian seperti itu ke orang, gitu. Nah, mereka itu bisa kayak gitu, loh. Jadi, itu sih, lumayan, apa ya. Lumayan yang, eee, berpengaruh juga tuh, eee, dukungan dari orang-orang terdekat aku, s salah satunya ya sahabat-sahabat itu.
Iya. Wah, berarti sahabat-sahabat Kakak juga orang-orang yang, sangat positif begitu ya bisa, mendukung Kakak dari belakang ya, keren banget tuh. Tapi aku juga heeh, aku juga ada pertanyaan lagi nih, Kak. Sebenarnya mungkin banyak orang yang masih kuatir gitu ya, sama rasa malu dari kegagalan, seperti malu di lingkungan sosial, atau di keluarga besar gitu. Nah, aku penasaran nih kalau Kakak sendiri pernah nggak sih ngalamin seperti itu, dan, eee, bagaimana caranya bisa bilang tebel muka gitu, atau tetap bangkit? Supaya mereka itu juga nggak mengucilkan Kakak, atau bahkan Kakak sekarang, bisa menunjukkan bahwa Kakak bisa gitu.
Ya. E alhamdulillah. Iya. Iya. Betul. Mhm. Iya iya iya, eee, aku pernah banget dong pasti, gitu kan, karena kegagalan ini yang aku alami juga sebetulnya masih, eee, belum lama terjadi ya, di awal tahun gitu, di mana, eee, hal-hal, eee, tekanan sosial itu tuh terjadi banget sama aku, tapi bukannya tekanan sosial yang mana mereka itu, eee, me apa ya, berteman dengan aku tuh, karena aku, eee, ada apanya ya, bisa dibilang, tapi teri tapi sebetulnya tekanan sosial yang timbul dari diri aku sendiri, gitu. Contohnya, gitu kan, merasa malu karena, "Oh kok aku tuh, eee, harus memulai lagi dari nol ya, sedangkan teman-teman aku tuh, sudah sukses," contohnya kayak gitu. Eee, jadi itu adalah rasa malu dari diri aku sendiri, eee, merasa rendah, merasa tidak mampu itu tuh semuanya timbul dari pikiran aku sendiri gitu, karena mungkin, saat itu juga emosi aku, eee, sedang kurang stabil ya, jadi, eee, semua hal yang terpikirkan pun itu menjadi, eee, suatu hal yang, eee, diolah menjadi negatif gitu, untuk diri aku sendiri.
Oh, baik baik.
Eee, nah jadi eee, tapi caranya ya, eee, waktu itu tuh aku sempet yang benar-benar aku nggak mau buka sosial media sih, bahkan gitu, karena ya itu tadi, aku ngerasa aku ngerasa, apa ya, ngerasa benar-benar nggak ada gunanya deh gitu, untuk diri aku sendiri, apalagi dibandingkan dengan semua yang ada di sosial media itu ya, teman-teman aku ya, jadi, aku benar-benar yang, eee, puasa sosial media, bahkan menjauhi sosial media, dan mulai, eee, merefleksikan, eee, untuk pengembangan diri aku sendiri aja fokusnya, gitu. Kalau sekarang sih
E mmm. Wow keren banget, berarti Kakak ini benar-benar jadi fokus kepada diri sendiri gitu ya, Kak, maksudnya ya, Kak. Oke, tapi aku juga pengen tanya nih, Kak, sebenarnya kalau Kakak itu bisa memulai itu ya, kebiasaan kecil yang bi mungkin bisa perlu diubah gitu, atau ditingkatkan, supaya menjadi kebiasaan yang baik dan justru menjadi obat, eee, supaya Kakak itu bisa bangkit dari kegagalan, atau bahkan bisa jadi modal untuk bangkit lagi gitu ya, Kak. Nah, eee, pernah nggak sih Kakak ngalamin atau, eee, membiasakan diri gitu, akan kebiasaan yang malahan berdampak positif sampai hari ini untuk Kakak?
Te ha Benar, benar benar. Iya. Oke, eee, aku mulai mau aku mulai ini sih maksudnya mulai mempraktekkan, belum lama ini adalah untuk belajar, eee, belajar hal baru ya, maksudnya, kayak menjadi karena kalau rutinitas-rutinitas yang aku jalani itu sebetulnya sudah banyak yang bisa dibilang positif, dan, eee, lumayan juga membantu proses aku bangkit itu ya, kayak misalkan, eee, fokus dihobi-hobi, olahraga, eee, baca buku dan yang lainnya. Tapi, kalau yang belakangan ini tuh aku mau mempelajari suatu hal yang baru dan aku mulai mempelajari bahasa asing, gitu. Dan itu menurut aku heeh, bahasa asing, eee, itu kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi yang sudah, eee, sangat mudah gitu, dapat membantu belajar sehari-hari, di situ deh, gitu, jadi aku mulai mempelajari itu dan menurut aku sih, jadi investasi juga ya ke diri sendiri.
Bahasa asing? Oke. Benar. Wow. Investasi, betul, tapi nih aku juga pengen tanya nih, sebenarnya Kakak tuh punya nggak sih kebiasaan praktis ya, yang bisa misalkan Kakak itu lakukan setiap hari, seperti untuk membangkitkan, eee, percaya diri Kakak, atau juga menjaga kesehatan mental Kakak, gitu ya. Seperti apakah kayak Kakak melakukan journaling, atau Kakak ini, eee, yoga, atau meditasi, supaya pikiran lebih tenang, atau ada hal lain yang mungkin bisa diceritakan ke aku?
Mhm. Oke, olahraga sih aku, kebiasaan yang aku lakukan, eee, mungkin nggak tiap hari banget tetap ada rest-nya kayak 1, 2 hari ya, di dalam 1 minggu itu. Tapi olahraga itu, eee, olahraga, dan aku olahraganya di rumah, jadi menurut aku sih itu lumayan sederhana dan praktis untuk dilakukan, eee, nggak cuma untuk diri aku sendiri, at eee, itu bisa dilakukan, bahkan semua orang ya, olahraga di rumah. <clicks tongue> Dan, efeknya pun, eee, sangat amat, eee, menyenangkan untuk diri aku, karena setelah berolahraga tuh aku benar-benar ngerasa mood aku tuh jauh lebih membaik, gitu.
Wow, berarti dengan olahraga itu, bisa mengembalikan perasaan Kakak, mood Kakak, dan, eee, mungkin bisa dibilang juga ada perasaan bangkit gitu ya, karena mungkin olahraga itu kan jadi terpacu gitu ya, Kak, oke oke. Nah, aku juga pengen tahu nih, sebenarnya kalau dari kebiasaan itu, kosis konsisten itu perlu enggak sih untuk diri sendiri, atau hanya, eee, memang kegiatan olahraga Kakak itu untuk mengisi waktu kosong aja?
Iya. Betul, betul betul. Oh penting banget penting banget, konsisten itu sangat penting, dan, apalagi kaitannya dengan, eee, olahraga ya, karena, apa, betul memang ada, eee, maksudnya kalau untuk mengisi waktu kosong sih enggak juga, tapi bisa dibilang, justru lebih, <smacks lips> harusnya mengalokasikan waktu khusus untuk bisa konsisten olahraga. Nah, dan menjadikan olahraga itu heeh, dan menjadikan olahraga itu untuk, eee, menjadi kebutuhan sih, gitu, jadi, eee, untuk ngejalaninnya pun udah gak berat lagi nih, karena aku ngerasanya memang aku yang butuh olahraga, gitu.
Oh begitu. Wah, berarti keren banget ya Kakak ini benar-benar melek akan kesehatan, olahraga, bahkan, eee, mental gitu ya, supaya Kakak itu bisa, ada rasa bangkit dan percaya dirinya kembali lagi, keren keren. <chuckles> Nah, aku juga sebenarnya juga, penasaran nih, Kakak sendiri untuk kesehariannya itu apakah seperti Kakak itu orang yang sibuk, atau emang orang Kakak ini, eee, orang yang individual, jadinya apa-apa masih sendiri, masih single gitu, atau Kakak sendiri ini, eee, memang, eee, melakukan kegiatan sehari-hari itu, eee, di rumah saja gitu, bisa diceritain?
Mhm. Betul. Iya. Oke, eee, kalau belakangan ini sih, eee, aku banyak melakukan kegiatan di rumah aja ya, karena, pekerjaan juga rata-rata remote, atau, eee, projek yang, ya itu, projek-projek remote yang, bisa banyak aku lakukan, sebetulnya dari mana aja. Cuman, eee, lebih seringnya dilakukan di rumah, gitu. Karena, menurut aku, eee, aku bisa menciptakan suasana kerja yang kondusiflah gitu kan, yang paling enggak di rumah gitu. Dan, eee, aku masih single, tapi untuk kehidupan sosial pun tetap ada, eee, yang mana paling aku lakukan tuh, eee, 2 minggu sekalilah ya gitu, untuk ketemu teman-teman, di luaran dan, eee, aktivitas, bahkan aktivitas, sama keluarga juga sih terkadang gitu, keluar.
Iya. Baik. Wow wow, berarti bener-bener aku dengar-dengar Kakak ini harmonis, ya, di mana juga mungkin dampak dari keluarga yang harmonis juga itu bisa, eee, menjadi, eee, acuan Kakak untuk bisa, eee, memiliki mental yang sehat gitu, ya, untuk menghadapi kegagalan gitu, ya. Tapi aku juga penasaran, nih, sebenarnya Kakak itu, eee, bisa kasih tahu enggak, sih, untuk orang-orang, nih, yang masih bingung, atau masih, eee, takut gitu, ya, untuk mencoba lagi karena, eee, pernah mengalami kegagalan?
Benar. Benar benar. Oke. Eee, bisa banget gitu, eee, yang penting, jangan terburu jangan terburu-buru gitu, ya. Jangan terburu-buru untuk, eee, untuk apa, ya, untuk mencoba hal baru dalam artian gini. Eee, pada saat lagi merasa terpuruk-terpuruknya, eee, it's ok, nggak papa, jangan denial gitu, jadi rasain aja emosinya, eee, sesedih apa, eee, rasain terus nangislah gitu, keluarinlah gitu, kan, ya, nangis-nangis aja, senangis-nangisnya, pada saat itu beres baru, deh, tuh. Karena, eee, berproses, ya, pelan-pelan gitu, kan, ya. Jadi paling nggak emosinya sudah keluar, eee, dari situ tuh pasti, eee, akan sudah mulai membaik dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas baru untuk bangkit, contohnya mulai komunikasi sama orang, mulai, eee, mencari kesibukan sendiri yang bermanfaat untuk untuk diri, ya, eee, jadi, eee, setelah berproses itu, eee, ya, sudah gitu, kan, eee, pelan-pelan mulai mencoba lagi gitu, jangan pernah, eee, jangan pernah merasa gagal itu adalah akhir dari segalanya gitu. Karena yang namanya gagal itu, tuh, lumrah banget terjadi di dalam hidup gitu, dan yang namanya kegagalan, tuh, pasti akan ada peluang baru. Jadi, eee, berpikir positif itu seperti itu aja, ya, gitu, jangan terus-terusan terpuruk aja gitu, kan, di diluk, eee, pikiran negatif, sih, yang penting, jadi yang pent dan yang penting banget juga, nih, komunikasikan ke orang-orang yang memang kamu percaya, deh, gitu. Eee, jangan ditahan sendiri juga, kalau memang lagi apalagi kalau misalkan merasanya banyak pikiran negatif, ya, gitu, kan ya, karena merasa gagal, gitu. Heeh.
Iya. Oh. Oke. Bener juga, sih, Kak. Wah, setuju, nih. Nah, aku juga pengen tanya, nih. Sebenarnya kebiasa refleksi itu, ya, seperti kita bisa, eee, memandang ke cermin gitu, gimana diri kita yang sebelumnya, eee, pernah gagal. Itu sebenarnya membantu enggak, sih, untuk kita memahami kesalahan?
Ya. Mhm. Oke oke oke, eee, bisa juga bisa juga, sih, kayak gitu karena ini juga sebetul tapi aku suka mempraktikan ini, tuh, di saat justru aku ingin menyemangati diri sendiri, ya, gitu. Jadi eee, iya, gitu. Jadi aku, tuh, suka merefleksikan diri aku ke cermin gitu, kan, ya, eee, dan habis itu menyemangati diri, dengan bilang, "Oke, eee, aku bisa," gitu, kan ya, "aku bisa ngelakuin ini, aku pintar, aku apalah." ya, sebutinlah pokoknya kelebihan kelebihan diri, dan mengafirmasikannya kepada diri sendiri gitu. Jadi sebetulnya lebih kayak ke apa, ya, mengapresiasi diri lah, ya, diri sendiri, eee eee, terhadap, eee, ya, diri sendiri itu. Jadi kayak bener-bener, eee, si diri ini juga merasa diapresiasi gitu, nggak cuman ngerasa capeknya aja, nggak cuman ngerasa down-nya aja, tapi sebetulnya, eee, harus berterima kasih juga sama d diri kita yang udah sangat banyak melakukan perjuangan lah di dalam hidup.
Wow. Iya. Oke oke, wah keren banget tuh Kak. Tapi sebenernya, eee, ada nggak satu aja tips, e singkat dari Kakak, supaya kita itu kembali lagi mood-nya untuk bangkit dari kegagalan?
Oke, eee, 1 tips singkat ya, cerita ke orang terdekat itu pasti gitu kan ya, eee, rasain emosinya dan keluarin gitu, jangan pernah ditahan atau di ya ditahan. Terus habis itu mulai, eee, melakukan hobi-hobi yang memang disukai gitu, pelan-pelan cari distraksi yang menyenangkan untuk, eee, diri kamu gitu. Jadi habis itu, pelan-pelan itu pasti bisa balik lagilah ke diri sendiri, mencoba mencintai diri sendiri sih.
Wow keren banget tuh Kak, aku sekarang jadi makin banyak tahunya di mana, bener-bener, Kakak itu bisa bangkit dari rasa gagal dan, eee, pengalaman dari Kakak, yang Kakak sebutkan tadi itu bisa membantu aku untuk hari ke depan ya Kak. Terima kasih nih Kak udah menjawab pertanyaan aku dan aku harap kita ketemu lagi lain waktu ya Kak!
Okay, sama-sama, terima kasih juga ya.